Parlando i questo, però, sai che a anche io a volte prendo la chitarra e dico: "Okay, dai, facciamo oggi tutto i pomeriggio, stacco le tecnologia, faccio un po' di musica", ehm, però mi succede che è il contrario, nel senso: mi serve una partitura, ba apro il tablet e mi connetto a Interne, ehm, oppure, che ne so, voglio registrare un pezzo, devo pendere i microfono, attaccarlo alla alla DAW che però funziona col computer, quindi devo accendere il computer per registrare. Ehm, quindi alla fine <chuckles> sono re sono circondato da computer perché ho il comp il il computer portatile per registrare il pezzo attaccato al microfono, il tablet per la partitura e quindi entra la mia ragazza dice: "Ma, ehm, che cos'è la NASA? Tutto motti zi questi schermi?" <chuckles>
Sì. Eh, quello è vero. Eh. Sì. <chuckles> Sì, diciamo che avere un hobby completamente analogico è difficile. Cioè, ripeto, anch'io quando suono il pianoforte o canto comunque o mi registro o cerco le gli accordi online, eccetera, eccetera. Però, secondo me, quello va già meglio piuttosto che avere gli occhi fissati su qualcosa che venga dal computer, non so come dire.
Sì, esat <chuckles> Eh. Sì! Ehm, no, quello senz'altro, eh, sì. Cioè qual secondo me, qualsiasi cosa è migliore di stare sui social media, pe per che me sono ante perdite i tempo. Ehm, hanno i suoi vanta hanno i loro vantaggi ovviamente, però è un time consumer clamoroso, cioè
Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Io infatti
Cioè a volte magari sì, dimmi, dimmi.
No, ehm, se no è breve, nel senso, uhm, infatti sono felice almeno di una cosa, cioè del fatto che non sto tanti so sui social media, cioè passo più tempo su Netflix, però ca cioè ca Netflix dici: "Vabbè, ancora, ancora guardo un film d'autore e mi faccio una cultura", cioè mi sembra diverso.
Eh, bravissima. Mh.